À, cũng có chứ, tại vì khi mà tại vì khi mà tụi mình ở nước ngoài thì cái việc giữ gìn á nó nó lại càng trở nên khó khăn hơn, đúng hông? Thì đôi khi mình cũng có những cái trăn trở, thì thông qua đó mình cũng, giống như là, ờ khi mà giả sử khi sau này khi mà có con cháu đi, thì mình cũng sẽ cố gắng là giữ những cái cơ bản nhất của văn hóa Việt Nam. Ví dụ như là Tết, ờ, phải có lễ nghi, cúng kiếng này nọ để tưởng nhớ tổ tiên, rồi, ờ ừm, hoặc là làm mấy cái ví dụ như bánh chưng, chỉ dạy nó làm bánh chưng, ừm, hoặc là dịp Trung thu là cũng cho nó sẽ chơi Trung thu chứ thay vì nhiều khi là nó không dạy là nó chỉ biết chơi Halloween thôi, chứ không biết chơi Trung thu. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Truyền thống. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Bánh chưng, bánh tét nè. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ơ, đúng rồi. <chuckles> Ơ, kiểu, kiểu như là, thấy bạn nói rất đúng, là mình thấy tới đời của mình nha, là bắt đầu là không có biết, ờ, mấy cái, gọi là, như cúng kiếng dịp lễ Tết rồi đó, là không có hiểu về mấy cái đó rồi. Là chẳng hạn giống như mình là mình đang hông có hiểu về cái việc, ờ, giống như cái nguyên nhân chính á, đã khiến mình hông có hiểu như cũng ít quan tâm tới truyền thống á, tại vì, kiểu, giống như tụi mình là cắt đ thế hệ giống như, gọi là, Gen Z á bạn, mà nó cận với lại Alpha nên tụi mình hông có biết về mấy cái đó nhiều. Rồi cũng ít quan tâm, tại vì một phần cuộc sống ở nước ngoài nên cũng ít khi mà biết được mấy cái văn hóa Việt Nam á bạn. Đó, nó nó là cái điều ừm.
Ừm. Đúng rồi. À. Ừ. Ừm. Đúng. Ừm. Yeah, đối lại nếu mà bạn sống vào những cái vùng mà không có cái cộng đồng người Việt nhiều á, thì lại dễ, ưm, bị mai một đi những cái truyền thống văn hóa đó. Ờ, còn những cái nơi mà có văn, ưm, cộng đồng người Việt nhiều thì họ Tết họ tổ chức khá là lớn luôn á, mình thấy ừm.
Ừm. Người Việt, đúng rồi. Đúng rồi. Người Việt, Việt. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đa số là mình thấy là, kiểu như là, ví dụ, giống như là, họ hàng của mình đi, kiểu, anh em họ mình đi, thì họ sẽ biết, ờ, kiểu, giống như là, bây giờ ba mẹ của họ nói cho họ biết là ồ, hôm nay là Tết, kiểu như, Tết của Việt Nam thì họ sẽ được nhận tiền lì xì gì đó chẳng hạn. Thì, ừ, thì họ biết là ồ, đó là Tết của Việt Nam được nhận tiền lì xì, chứ nhiều khi, a, kiểu, nhà mình qua bên đây thì cũng hông có cúng kiếng giống như là ở bên Việt Nam á bạn, chứ qua Việt Nam là Tết sẽ cúng, mình nhớ là cúng gà, cúng đồ, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Cúng Giao thừa.
Ừm. Ừm. Ờ, yeah, đúng, đúng. <chuckles> À! Đúng rồi, có nh đúng rồi, đúng rồi, kiểu, cúng, ờ, một phần là cúng giao thừa, chính xác, rồi cái cúng tiễn ông bà đi, rồi đón ông bà ủa hông, tiễn ông Táo đi, đón ông Táo về. <laughs> Chứ ông bà là đi rồi. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Rồi cũng có lễ đón ông Táo về đúng hông bạn?
Đúng rồi, chính xác, thì, ừm, phải là cúng, giống như là, khi mà tiễn ông Táo đi là phải, à, cúng cá chép nướng chẳng hạn, ờ, là những cái đó là cái truyền thống ở Việt Nam lúc nào họ cũng làm. Nhưng mà sau này mình thấy cái thế hệ sau này thì mình thấy họ đơn giản, họ tinh giản bớt đi, tại vì, ờ, không phải cá chép lúc nào cũng có, thì họ cúng lòng họ sao thì họ cúng vậy thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình cũng muốn giữ. Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Thì tụi nó sẽ mong tới Tết hơn, rồi, kiểu, ngày này qua tháng nọ thì nó quen rồi, là chắc chắn là mỗi năm phải trải qua dịp Tết thì nó mới, gọi là, gọi là, ờ, gọi là, sao ta? Gọi là, đủ đầy, kiểu, giống như là trọn vẹn á bạn, đó. Đó phải mong tới năm mới hơn. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác. Hoặc là tới mùa tới mùa Trung thu thì, kiểu là, phải rước rước đèn, rồi mình có thể kể cho nó nghe là sự tích chú Cuội cây đa đồ, ờ, mình thấy là cũng là giữ gìn phần truyền thống của văn hóa Việt Nam.
Ừm. Ù. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, giống như cái truyền thống rước đèn nhớ là hồi nhỏ cả chục năm về trước rồi, thì tụi mình còn có rước đèn, chứ bây giờ lớn lên mình thấy, kiểu, hầu như hổng có luôn á bạn. Ừ.
Ờ. Nó bớt đi nhiều rồi, đúng hông? Ừm, tại mình qua đây mình cũng thấy người ta cũng hổng có làm cái đó, người ta chỉ treo treo lồng đèn xong rồi tới mọi người múa hát, xong rồi ăn bánh Trung thu vậy thôi à.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Trời! Chỗ chỗ của bạn còn có chứ chỗ của mình là, ờ, hổng có luôn, kiểu như là, tụi mình chỉ được tặng ngân hàng gửi tặng, ờ, bánh Trung thu. <laughs> Ê, nhưng mà bánh Trung thu ngân hàng ngon nha. Ừm. Ừm.
<laughs> Ơ, vậy vậy vậy vậy cũng ô kê, ừ, vậy cũng ô kê mà bạn. Hổng biết là bánh Trung thu mình thấy là tại vì, ờ, sau này nó càng cải tiến ra càng nhiều vị càng theo những cái phong cách khác nhau. Ờ, hồi xưa thì mình lại khá là ăn thích ăn bánh Trung thu vị truyền thống, gà quay vi cá đó, khá là ngon! <laughs>
Ừm. Ừm, kiểu, ăn vị ngọt á bạn. Ừm hừm. Ừm. Ồ! Ồ! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, họ cũng tặng cho mình cái bánh Trung thu vi cá luôn. <laughs> Kiểu, ừ, kiểu, của mình mình ở bang Cali nhưng mà Cali chỗ mình là không có người Việt á bạn. Ừ, toàn toàn là Mỹ trắng không à.
Ờ. <laughs> Ờ, ôi, mình mình cũng ở Cali. Ơ, bạn bạn ở Bắc hay Nam?
Ơ! Mình ở khúc Alameda là ở Bắc Nam. <chuckles>
Ờ, ô, a, ra là
Mình nó ở San Franc gần San Franc á bạn, ngay San Franc luôn. Ừm, ừm. Ừm.
Ờ, ngay San Franc luôn? Vậy là mình thì ở San Jose, vậy là phải, à yeah, nhiều. Đúng rồi, trời ơi! Tại mình lâu lâu buồn cũng chạy lên San Franc ăn, tại mình thấy San Franc cũng có nhiều quán ngon, nhưng mà mỗi lần lên đó thì cái việc đậu đậu xe đậu parking với mình là nightmare. Đúng rồi, chính xác nên mình cũng hạn chế. <laughs>
Ồ! Đúng rồi San Jose nhiều người Việt nha, hay vậy, bạn cách mình có 1 tiếng à. <laughs> Ồ! Ừm. Thôi, đậu xe thôi, nó đập kính đó bạn. <laughs> Đó, ừ, kiểu như, chỗ bạn thì nó, kiểu, dễ duy trì truyền thống gia đình hơn, ví dụ như có con, có cháu nè, thì tụi nó còn biết được, chứ ví dụ như tới đời của mình ừm.
Ừm. Ừm. Đúng. Tại hồi kỳ năm vừa rồi, cái, mình ờ, năm nay chứ, ờ, khi mà Tết á thì mình cũng được đi cái, ờ, Vietnam Town đó, thì mình tới thì mình thấy người ta có cả đốt pháo nữa cơ. Cái là mình bồi hồi nhớ lại mấy cái chuyện h hồi nhỏ. Tại vì Việt Nam sau này cũng cấm đốt pháo á bạn, thì mình cũng hông hông còn thấy nữa. Ừm.
Ừm. Ừm. Ồ! Ồ! Đúng rồi. U, u, khoan, khoan, khoan, mình nhớ nha, nhìn nhớ là hình như có đốt có đốt pháo luôn mà, nhưng mà pháo mua của bộ Quốc phòng đó bạn.